Y, oye, fíjate que quisiera contarte algo, y si no y bueno, también, pues, pedirte un consejito, ¿no? Te doy un poquito de contexto, hace unos meses caí en un agotamiento físico y mental muy fuerte, en el famoso burnout, ¿no? La verdad que, pues, hasta mis ar o sea, mis extremidades, o sea, mis brazos y mis piernas me dejaron de funcionar un día. Y ahí fue como que el cúspide de mí de que: "Okey, no estoy bien", y, pues, de ahí fue para abajo, ¿no? Me empecé a sentir muy mal, y empecé como a hace a tomar acciones, y obvia y obviamente bueno, ya pasaron algunos meses, ya estoy mucho mejor, hice al muchos cambios en mi vida, este, como para poder ya mantenerme más estable. Porque soy mamá autónoma, entonces yo soy la que llevo, ahora sí que todo lo económico, todo lo de la casa, todo lo del niño. Y, ah, pues, o sea, tengo 2 trabajos, y estudio Bueno, ahorita le di pausa al estudio, sinceramente, este, pero quisiera como saber cómo o sea, ya estoy retomando poco a poco, ¿no? O sea, no estoy así como otra vez como loca desquiciada, pero sí lo que quisiera saber es cómo, cómo puedo volver a a mantener como una rutina de trabajo, a mantener un trabajo estable, o sea, mi horas, ¿no? O sea, ahorita ando con poquitas horas al día para no otra vez caer en este agotamiento, pero sí quisiera saber cómo le puedo hacer para, pues, volver otra vez a a una rutina estable, a a ahora sí que mantener mi trabajo estable, pero sin llegar a volverme a agotar otra vez o llegar a este exceso, ¿no?
Ujú. Ujú. Ujú. Ah, okey. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú, okey. Sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias por, por compartirme, mm, pues, la experiencia que tuviste. Ah, me imagino que debió ser difícil, en especial, pues, lo de lo de las extremidades. Qué bueno que ya estás mucho mejor. Me da mucho gusto escuchar eso. Y, pues, claro, eh, a antes que nada, me gustaría, mm, pues, hacerte algunas preguntitas. Eh, ¿de dónde nace esta, mm, eh, pregunta tuya de, el el querer buscar, eh, como una una nueva estructura?, eh, ¿qué es lo que está pasando en tu en tu día a día que te hace como tomar esta iniciativa?, eh, o o o notar esto de que no tienes como la estructura que te gustaría.
Pues, es que apenas voy empezando como poco a poco. O sea, dije: "No voy a empezar de lleno". O sea, la verdad es que en ese momento que que por el que estaba pasando tuve que renunciar a un trabajo que me causaba mucho estrés, y encontré otro trabajo que la verdad, pues sí pagan un poco menos, pero la verdad es que, este, ahorita estoy como intérprete. Lo bueno de este trabajo es que, pues tengo la flexibilidad, este, me puedo conectar yo a mis horas, pero me pagan por minuto hablado, en el cual, pues, era muy diferente, ¿no? En mi otro trabajo, pues, yo trabajaba, o sea, yo estaba a mis 8 horas, y hubiera trabajo o no hubiera trabajo, me pagaban, ¿no? Pero era muy estresante. Este, y ahorita ya empecé este trabajo, pasé todas las pruebas, me aprobaron todo y ya empecé, pero solo estoy trabajando 2 horas al día. Y obviamente ya, o sea, como que sí me acabé un poco mis ahorros, y como que digo: "Okey, no quiero drenarme toda tampoco de mis ahorros". Entonces, como que quiero volver otra vez a a empezar a trabajar otra vez, a lo mejor paulatinamente, no sé, o no sé si empezar de golpe ya a las 8. Este, y no quisiera como otra vez, este, volver a a este agotamiento, ¿no? O sea, no quiero volver a este círculo vicioso donde
Ujú. Mm. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú.
no sé, trabajo muchísimo, me canso, me agoto, o sea, caigo en un cuadro depresivo y con ansiedad, y luego 2, 3 meses, pues, me siento ya bien, y otra vez le doy s al cien, y como que no es la primera vez que me pasa. Entonces, que como que, a ver, o sea, ya tengo 2 años así, ya no quiero vivir así, quiero genuinamente estar ya más tranquila y más estable, pero tampoco pues puedo estar sin trabajar, ¿sabes?, tengo que trabajar. Entonces, como que no sé cómo llegar a este equilibrio.
Ujú. Mm. Ujú. Claro, claro. Okey, pues, mira, yo a yo aquí algo que veo muy positivo es que sí estás, eh, sabiendo cuidarte. Ah, ah, l l lo más importante siempre va a ser tu bienestar. Y, eh, supongo que lo has notado, pero tu cuerpo te habla. Aquí hay, eh, genuinamente, eh, te recomiendo comunicarte como con tu cuerpo. Mira, mm, eh, cuando tomas una decisión ima imagínate, te dicen: "Pues, mira, hay helado de chocolate o de vainilla, ¿cuál quieres?". Y tú dices: "Ay, ah, pues no sé, em, voy a aventar un volado". Eh, si cuando avientas el volado, eh, ya te estás decantando más por el chocolate que por el de vainilla. Definitivamente hay que, eh, hacerle caso a esa a esa sensación que que tu mismo cuerpo te da. Eh, por ejemplo, en este caso, eh, ¿tú cómo te sientes cuando piensas en si empezar a trabajar, eh, más horas de manera paulatina o o cuando piensas en, eh, ya las 8 horas de golpe, qué es la sensación que te da?
Ujú. Pues, o sea, cuando siento las 8 horas, como que sí me da miedo, la verdad, como que volver a a lo mismo, ¿no? O sea, la verdad es que sí me da mucho miedo como que decir: "Okey, ya voy a empezar mis 8 horas". Y como que digo: "Ay, pero, ¿y si otra vez es mucho, y otra vez es?". Porque aparte tengo como otro trabajo, este, donde también me paga por minuto, y, este, como que lo he estado haciendo, ¿no? O sea, 2 horas la interpretación y 1 hora el otro trabajo. Y como que digo, no sé si simplemente dedicarme a uno, o si a lo mejor hacer a lo mejor subir un poquito las horas, pero sí me da un poco de miedo como que volver a trabajar o sea, que que ya empiece a dizque a sentirme bien y todo, y otra vez trabajar. Porque normalmente trabajaba como 10, 11 horas al día. Entonces, como que eso fue demasiado. Entonces, como que digo: "Bueno, a lo mejor mis 8 horas". Pero de todos modos eso sí me da miedo, porque digo: "Ay, no, ¿y si me vuelvo a sentir mal?, o a lo mejor sí todavía no estoy preparada para esas 8 horas". O sea, eh, no sé, como que decir: "Okey, hago 8 horas". Pero, ¿cómo le hago para cuidarme? Porque sí, algo que he aprendido en este transcurso, que es algo muy puntual que tú dices, es que tengo que aprender a escuchar a mi cuerpo, ¿no? Entonces, definitivamente no he escuchado a mi cuerpo en los últimos 2 años y he pagado las facturas, ¿no? Entonces, siento que ahorita sí es momento de decir: "Okey, necesito escuchar mi cuerpo". Pero eso es lo que no sé, o sea, no sé, ¿hasta dónde es mucho, hasta dónde es poco? Como que, o sea, ¿mi mismo cuerpo me lo va a decir, o habrá señales? O sea, no sé muy bien qué hacer.
Ujú. Ujú. Ujú. Mm. Ujú. Ujú. Ujú. Mm. Ujú, okey, okey. Pues, yo creo que, eh, las las señales me las estás diciendo. En cuanto a que sientes un poquito de miedo cuando piensas en ya enfrentarte a estas 8 horas. Ah, yo te diría que le hagas caso a eso, la verdad. Mm, porque ahí está tu tu cuerpo, tu tu cerebro de alguna manera te está diciendo: "Okey, ¿sabes qué? Eh, cuando pienso en esto, ah, pues todavía no no me siento como muy preparado". Porque a final de cuentas, mm, pues, quieras que no se pierde como un poquito de confianza en en lo que creías, o o no, que eras capaz de hacer. Y es absolutamente normal, eh, o sea, tampoco te sientas como: "Ay no, es que ya ya no puedo hacer estas cosas, y ya no soy como era antes". No, todo el el progreso no es lineal. Mm, es muy importante que que te encuentres en momentos como estos para que a ti misma te reconstruyas, vuelvas a agarrar impulso, y precisamente de poco a poco, eh, sea que que te vuelvas a integrar a las actividades que te gustaría estar desempeñando, eh, a lo largo de de de lo próximo de los próximos años, vaya. Este, mm eh, yo te recomendaría también que, eh, como también veo la intención o sea, me me comentas que te da un poquito de miedo, pero también hay una intención de tu parte muy clara por querer reintegrarte a esto que a a lo que tú estabas de cierto modo acostumbrada, eh, pero ya con un mejor balance, ¿no? Pero está muy clara esa intención en ti. Ese también es tu cuerpo hablándote. Eh, te está diciendo: "Okey, a pesar de que, eh, pues, eh, tengo miedo precisamente de, eh, hacer esto por la experiencia que tuvimos, eh, sí que que tengo ganas, y me siento capaz de empezar a avanzar poco a poco". Eh, ¿te gustaría empezar a avanzar poco a poco?
Mm. Pues, sí, fíjate que eso de avanzar poco a poco creo que sería lo mejor, porque siento que de golpe, a lo mejor, mi cuerpo como que dice: "A ver, ya tenemos ratos sin trabajar", como que otra vez empezar desde cero me da me da un poco de de miedo. Entonces, creo que mejor sí es empezar de que, literal, poco a poco, a lo mejor si ahorita estoy haciendo 3 horas, ¿no? O sea, 2 horas este y 1 hora el otro, a lo mejor empezar 4, ¿no? O sea, en total, y luego la siguiente semana 5, y a ver cómo me voy sintiendo. Sí sí, a lo mejor otra vez me estoy sintiendo mucho, pues le bajo a 4, o si me siento bien, le subo, y así poco a poco, ¿no? O sea, creo que ese consejo está genial, porque si yo soy muy de todo o nada, ¿no? Y como que siento que a lo mejor tengo que encontrar estos matices de de poco a poco.
Ujú. Ujú. Mm. Ay, sí, justamente, justamente, me me alegra que que te guste mi mi consejo, porque es precisamente lo que dices, de nada es blanco, eh, ni nada es todo negro. O sea, hay que hay que encontrar justo ese balance, la eh, considero que la vida se trata como mucho de de equilibrio y el equilibrio es muy personal. Cada uno, eh, se siente cómodo con con ciertas cosas o o no, ¿no? Y también, este, mm, eh, me gustaría hablar de tu sueño, eh, tu sueño es muy importante. Es como la e el la alimentación y el sueño son la base para todo, para cualquier cosa. Si tus horarios de sueño, eh, son en horarios adecuados y y de horas adecuadas, vaya, o sea, una cantidad de horas, eh, que sea buena, de 8 a 9 horas, eh, incluso 7, pero, pues, yo te diría que 8, y también tu alimentación, eh, cuídala mucho. ¿Dirías que tienes buenos hábitos en cuanto a estos 2, eh, rubros?
Mm, creo que no tanto, la verdad, creo que sí soy culpable de quedarme escrolleando, este, ¿sabes?, como de que en Instagram y todo esto. Y creo que a veces no duermo muy bien. La comida a veces, eso sí trato o sea, la verdad, eh, n no es algo que hacía, pero es algo que a raíz de esto que he vivido, sí he tratado de que hay un punto en el que dejé de comer de tanto estrés y todo, y entonces, como que ya llegó un punto en el que me tuve que forzar a comer, porque, pues, me desmayaba y así. Entonces, eh, creo que ya al menos la comida sí la tengo como muy establecido, porque ya, la verdad ya como, como en automático. O sea, como a mis horas, de que, okey, dejo a mi hijo, llego y como, y luego esto, y esto, y ya. Aunque no tenga hambre me af o sea, como que ya me lo como, por lo mismo de que que pues, estaba muy mal hace unos meses, ¿no?, pero sí creo que el sueño es algo que todavía no dominó al 100.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Pues mira, podrías empezar por ahí antes de de las horas, o bueno al mismo tiempo porque de verdad si dominas tu sueño vas a dominar todos los demás aspectos de tu vida. Este, y pues, te te agradezco mucho la verdad la confianza, espero, mm, poderte ha haber ayudado.
Claro.
Haberte podido ayudar.
Hasta luego.
Bye.